Когда з здесь <chuckles> скорее не музыку я уже не слушаю, потому что, э, м, когда <chuckles> Да, уже наслушался, потому что всё равно мозг мозг перегру уже хватит музыки, по-моему, пожалуй. Вот но, э Ну иногда что-то, м, тоже б расслабляющее такое, потому что готовка- это довольно медитативный процесс, ну для меня, по крайней мере, и, э, что-то хоть Да да, м.
Наслушался за день? <laughs> Мгм. Ой, серьёзно? Тебя прям это расслабляешься во время готовки, что ли?